आजकल क्या हो रहा है ना कि मेरा ध्यान इतना भटकता है ना क्योंकि मेरा ना कुछ दिनों में एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं अच्छे नंबर लाऊँ, पर मेरा ध्यान इतना भटकता है। मैं बा बार-बार ना मोबाइल की तरफ़ खींची चली आती हूँ। मैं कितना भी चाहती हूँ कि पढ़ाई करूँ, पर मेरा ध्यान न्यू-न्यू मूवी पर व सीरीज़ पर बहुत इतना जाता है ना कि मैं दिन भर वही देखती हूँ। और मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाती, मैं कितना भी पढ़ाई मतलब लिखने बैठती हूँ, फ़िर मैं मैं मोबाइल पे ध्यान चला जाता है, फ़िर मैं उसको छोड़-छाड़ के फ़िर मैं मोबाइल देखने लगती हूँ। मतलब ये ना इस तरह होने लग रहा है ना कि मेरा पढ़ाई इतना इधर से वय क मतलब इतना बेकार जा रहा है। मेरा कुछ दिन में एग्ज़ाम भी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान कैसे दूँ। और अपनी मतलब कैसे मैं मतलब मोबाइल देखना थोड़ा कम कर सकूँ? कि कभी चाहती हूँ ना कि थोड़ा पए पढ़ाई करूँ, पर उसको छोड़-छाड़ के मैं मोबाइल देखती हूँ। उसको टाल देती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो थोड़ा-सा मैं पढ़ाई पे ध्यान जाए। और मैं नम ऐसा क्या हुआ है ना कि मेरी मम्मा भी बोलते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करती हो, दिन-रात तुम प मोबाइल देखती रहती हो, तुम तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर में मोबाइल की आदत अगर छोड़ूँ तो छोड़ूँ कैसे? इधर से तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, जब भी न्यू मूवी आएगा तो मुझे तो मतलब देखनी ही है। मु जब तक पूरा सीरीज़ ख़त्म ना हो जाए ना, तो मुझे चैन मिलता ही नहीं है। इस वजह से मैं पढ़ाई पे इतना असर पड़ रहा है। मैं जब भी चाहती हूँ पढ़ाई करना, पर उससे ध्यान भटक जाता है और फ़िर मोबाइल पे चल जाता है। तो कृपया करके कुछ ऐसा सुझाव मुझे बताएँ और इस दुविधा से मुझे निकालें।
हुँ, हुँ। अच्छा। हम्म, बिल्कुल देखिए मैं समझ सकती हूँ कि अ, ये जो स्थिति है ना वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही कठिन हो रही होगी। पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं यँही हूँ इसके लिए, एक सलाह देने के लिए। आप मुझे बताइएगा की कितनी बार और किस समय पर आपका ध्यान भटकता है?
जी। हुँ। जी देखिए, मेरा ना अक्सर ध्यान भटकता है, मैं जब भी पढ़ने जाती हूँ। क्योंकि क्या है ना इधर से मैं अधिकतर घर पे ही हूँ क्योंकि अनाउंस हो गया है कि एग्जाम होगा आपका कुछ दिन में। तो आप तब तक घर में रह के पढ़ाई करें। तो मैं जितना भी चाहती हूँ कि पढ़ाई पे जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ मेरा ध्यान बार-बार वही चला आता है। मैं ध्यान इतना भटकता है ना, हर चीज़ों पे मेरा ध्यान जाएगा पर म मतलब मेरे पढ़ाई पे तो ध्यान मेरा जाएगा ही नहीं। खास करके तो मतलब जब मैं रिविज़न करने जाती हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि दिमाग में वही सब सीरीज़ सब घूमते रहता है, ध्यान बार-बार वहीं जा रहा है। तो इस वजह से ना मेरा पढ़ाई इतना बेकार जा रहा है कि ऐसा लग रहा है ना कि मैं पता नहीं एग्जाम में क्या ही लिखूँगी। जि जिस तरह मैं आजकल कर रही हूँ, मैं इतना सीरीज़ देख रही हूँ। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ मैंने ना अलार्म सेट कर दिया था कि मैं इतना बजे पढ़ाई करुँगी। तो ना मैं ध्यान रहेगा तो फिर मैं मोबाइल को छोड़ दूँगी। तो मैं एक बार की भी। मैं स्क्रीन लॉक लगा दी, कि मैं इतना ये ऐप इतना बजे देखूँगी, ये ऐप इतना घंटा देखूँगी। और वो क्या होता है ना स्क्रीन में मतलब नु खोल के मतलब उस स्क्रीन को अनलॉक करके फिर मैं देखने लगती हूँ। मतलब एक तरह का इतना मोबाइल का लत मुझे लग चुका है कि मेरा ध्यान पढ़ाई पे जा ही नहीं रहा है। जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले इतना मुझे डा दिन भर डाँटते रहते हैं ना कि "तुम्हारा दिन भर ध्यान इधर-उधर भटकते रहता है, पर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे क्यों नहीं लगता है? और फिर तुम कैसे कुछ बन पाओगी? आगे बढ़ पाओगी?" मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरा ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई पे लगे और इतना भटके ना मेरा ध्यान।
बिल्कुल। सच में देखिए मैं समझ सकती हूँ कि कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है अपने ध्यान को एकाग्रता रूप से रखने में। पर बिल्कुल परेशान मत होइए मैं इसका समाधान आपको दूँगी। पर मुझे ये भी बताइएगा कि अ, आप टाल-मटोल में अ, मतलब अ, क्या मतलब अ, मतलब बचना चाहते हैं, किस चीज़ से? पढ़ाई, काम या फिर कुछ और?
हुँ। जी। जी देखिए मैं ना टाल-मटोल में बचना चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई ढंग से करूँ। और मैं पढ़ाई के समय ना मोबाइल ये सब ना देखूँ मेरा ध्यान सिर्फ़ पढ़ाई पे हो। और मैं बहाने ना बनाऊँ पढ़ाई का कि नहीं मुझे ये सीरियल देखना है तो वो देखना है। तो मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ना अधिकतर तो मतलब मेरा ध्यान मोबाइल पे ही रहता है। जब भी रील्स देखो, तो लोगों से बातें करो, ये सब मुझे आजकल इतनी लत लग चुकी है ना कि मेरा और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। ना मेरे खाने पे ध्यान है, ना ही क्या लगता मेरे योगा ये सब पे ध्यान है। मैं ब क्या लगता है इतना परेशान हो चुकी हूँ ना कि मैं अपना शरीर पे तक ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कि मैं अपना थोड़ा शरीर पे ध्यान दूँ। तो मैं उसी पर बार-बार ध्यान जाता है कि मुझे मोबाइल देखनी है। अरे मैं तो ये सीरीज़ देखी ही नहीं। अरे ये सीरीज़ तो छूट गया। मतलब यही सब मेरे दिमाग में ना घूमते रहता है।
हुँ, हुँ। सच में। देखिए, मैं आपकी इस परेशानी को ना बहुत महसूस कर पा रही हूँ और आजकल ना ये समस्या बहुत लोगों के साथ है। तो आप इसमें अकेले नहीं हैं और इसका समाधान भी बिल्कुल निकल सकता है। आप मुझे ये बताइए कि अ, जब आप भटकते हैं अपने काम से तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? मतलब आप फ़ोन देखते हैं, घूमना-फिरना होता है, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। क्या होता है?
जी। हुँ। जी। इ जी। देखिए मैं ना जब भी अपने पढ़ाई से भटकती हूँ ना तो मेरा ध्यान ना पढ़ाई पे जा मोबाइल पे जाता है और ज़्यादा घूमने कि मुझे दोस्त लोग के साथ घूमने जाना है तो पार्टी करने जाना है। तो ये सब चीज़ों पे भी मेरा ध्यान इतना जाता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि अ, मुझे रात में पढ़ाई करनी थी। अगले दिन मुझे प्रैक्टिकल जमा करनी थी अ, महाविद्यालय में। तो मैं रात में दोस्तों के साथ इतना पार्टी की, इतना मतलब अ, मस्ती किए कि घर आके डायरेक्ट मैं सो ही गई। जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिकल भी नहीं बना पाई, ना ही मैं जमा कर पाई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कौ कैसे मैं ध्यान लगाऊँ अपना पढ़ाई पे ताकि मेरा अच्छा नंबर आ सके? क्यों इतना मैं मतलब भटकूँ ना अपनी पढ़ाई से मैं प अपनी पढ़ाई पर फोकस रख सकूँ और अपना करियर बना सकूँ।
अच्छा। हुँ, बिल्कुल, देखिए, आप अपना करियर भी बना पाएँगी, अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएँगी और अ, इसका एक समाधान भी निकल पाएगा और बिल्कुल भी घबराइए मत इस चीज़ में, बस थोड़ा धैर्य रखिए। अ, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि अ, किस तरीके का मतलब छोटा इनाम आपको तुरंत मिलता है? जैसे कि होता है ना कि अ, आप कुछ काम अगर करती हैं, या फिर थोड़ा ध्यान अपना लगा के करती हैं और फिर आप उसकी कैसे पसंद करते हैं?
जी। जी। जी। जी देखिए, मैं ना, कोई भी ध्यान लगा के कुछ काम करती हूँ, जैसे मम्मा बोलते हैं कि, "तुम मेरा थोड़ा-सा काम कर दो।" तो वो सब करती हूँ ना, तो मम्मा मेरे बहुत तारीफ़ करते हैं, "चलो, इस सब में तो तुम्हारा ध्यान है, बट उ पढ़ाई में तुम कैसे अपना ध्यान भटका लेती हो? तुम टाल-मटोल कैसे करने लगती हो?" तो मुझे समझ नहीं आता है कि आख़िर मैं पढ़ाई पे अपना ध्यान कैसे दूँ? क्योंकि थोड़ा मेरा जब मैं मम्मा का काम करती हूँ, तो मुझे तो बहुत तारीफ़ सुनने को मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, तो उसमें भी मुझे मतलब तारीफ़ मिले, इसलिए मैं पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ। अपना क मतलब अ, निजी ज़िंदगी है, उस पे भी मैं ध्यान देना चाहती हूँ, मैं शरीर पे मैं अपना मुझे नृत्य बहुत पसंद है, मुझे मैं ना उस पे भी ध्यान देना चाहती हूँ, ताकि मैं अपना नृत्य को ना आगे बढ़ा सकूँ, क्योंकि मैं नृत्य ना, मैं करती हूँ, मैं चैनल भी बनाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नृत्य पर भी ध्यान दूँ, उसपे थोड़ा-सा मतलब काम करूँ और आगे लेके जाऊँ, तो मैं ये करना चाहती हूँ।
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कहीं न कहीं आप अपने अ, जो एक शौक़ है उनको भी बरकरार रखना चाहती हैं। और बिल्कुल मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि आप ये कर पाएँ। आप मुझे ये भी बताइएगा कि अ, जैसे कि आपको कोई किसी बात का मतलब एक चिंता या तनाव भी रहता है क्या जिसकी वजह से आपको मतलब वो काम करने का मन नहीं करता?
जी। हुँ। जी, देखिए, चिंता तनाव तो उतना नहीं रहता है, पर हाँ, पढ़ाई का तनाव मुझे बहुत ज़्यादा रहता है। कि हाँ, मैंने नहीं पढ़ा जब मैं खाली समय में कभी भी बैठती हूँ ना, मोबाइल छोड़ के जैसे मम्मी बोलते हैं ये काम करो, तो उस काम के दौरान ना, मैं थोड़ा सोचती हूँ कि अरे मैं क्या कर रही हूँ ये काम कर रही हूँ इसकी जगह पे पढ़ाई करती और जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, फ़िर मेरा ध्यान भटकता है। फ़िर वही मोबाइल इस सब पर जाता है कि मैं दोस्तों से बात नहीं की तो अ, अरे! आज तो मैंने व रील्स नहीं देखा तो आज मैंने सीरियल्स नहीं देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सब चीज़ों का ध्यान हटा के मैं पढ़ाई पे ध्यान कैसे दूँ। और उम, एक बार क्या हुआ था ना कि अ, मेरी ना बहुत तारीफ़ हुई थी एक बार म मम्मी बोले थे कि अ, तुम ना एक काम करो जाके मार्केट से सामान ले आओ। मैं वहाँ गई मैंने ध्यान से सभी की बातें सुनी सभी का मतलब ध्यान से सुना कि वो लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे फ़िर अपना पक्ष भी मैंने रखा। तो इतना अच्छा मुझे लगा ना कि मम्मी घर आएँ तो मम्मी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कि "वाह, तुम्हारा ध्यान ये सब भी चीज़ों में होता है ये तो बहुत अच्छी बात है।" तो मैं सोची वाह मेरा ध्यान तो अब धीरे-धीरे मतलब लगने लगा है हर चीज़ों पे और अब फ़िर से मेरा ध्यान फ़िर वही सब जा रहा है पढ़ाई पे नहीं जा रहा है, पर पढ़ाई पर मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। मेरा ध्यान ज़्यादातर मतलब अ, मोबाइल पे या फ़िर किसी अत अन्य कामों पे जाता है। मतलब धिन ध्यान पढ़ाई पे नहीं जाता है ना ही मेरे नृत्य पे तो जाता ही नहीं है। मैं इधर से नृत्य करना तो पूरी तरह से छोड़ चुकी हूँ जिसकी वजह से ना, मुझे कमज़ोरी महसूस होती है मैं खाना भी ढंग से इधर से नहीं खा पा रही हूँ, दिन-रात मोबाइल देखती हूँ। जी।
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मैं आपकी जो समस्या है उसको लगभग समझ गयी हूँ। पर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि अ, क्या आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता इसकी वजह से भी आप कहीं न कहीं उसे टालती हैं?
जी। जी। ये देखिए पढ़ाई में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पढ़ना भी मुझे पसंद है। और इधर से क्या हो गया ना कि सीरीज़ जो आता है ना सो मेरे दिमाग में वही सब चलता है, नया-नया मूवी आ रहा है, तो सीरीज़ आ रहा है तो उसे देखना है। ये नहीं कि मेरे को पढ़ाई नहीं पसंद, पसंद है। पर मैं प जो अ, पहले कॉलेज जाते थे तो मुझे अच्छा लगता था। कॉलेज में सब कोई पढ़ाई करता था तो मैं उसके साथ पढ़ाई करती थी तो मैं ध्यान लगा रहता था। पर जो मैं घर पे हूँ ना तो मुझे यहाँ पे ध्यान मेरा इतना भटकता है इतना मतलब अ, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मैं ऐसा कौन सा चीज़ करूँ मेरा ध्यान फिर से पढ़ाई पे जा सके और इतना ध्यान मेरा भटके नहीं। जी।
अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आप अपना जो लक्ष्य है वो ज़रूर प्राप्त कर सकती हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आजकल ध्यान भटकना, काम टालना ये सब ना एक बहुत ही आम बात हो गयी है। कई लोगों के साथ ये चीज़ होती है। तो देखिए सबसे पहले तो ना अपने जो कार्य है उसका समय निश्चित करिए। मतलब प्रतिदिन, एक ही समय पर वो कार्य करने की आदत डालें। जैसे कि अगर आपको पढ़ाई की आदत बनानी है, तो अपने घंटे तय कर लीजिए और उसी घंटे पे बैठिए, उस उसी घंटे पे उठ जाइए। तो इससे क्या होगा ना अ, आप अपने और जो ध्यान जो भटका रहीं है चीज़ें, उससे दूर रह पाएँगे। कहीं न कहीं फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सबसे ज़्यादा ध्यान भटकाते हैं। तो अ, इनसे आप थोड़ा दूर रह पाएँगे। और देखिए अपना जो मतलब होता है ना कि अ, अपना जो वातावरण है उसको बहुत अच्छा रखिए। उसको एकदम व्यवसिस व्यवस्थित रखिए, शांत रखिए। आपकी जो टेबल होगी जिसपे आप पढ़ने जाती हैं, वो अच्छी रखिए, उसको साफ़-सुथरा रखिए। चाहिए तो आप उसपे कुछ अच्छे-अच्छे ना अ, कोट्स भी डाल सकती हैं जो कि आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेगा। तो फिर उससे आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और होता क्या है जब चीज़ें अवस अव्यवस्थित होती है ना तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। फिर ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। और साथ-साथ में ना देखिए अ, खुद पढ़ना थोड़ा-सा ग मतलब दया रखिए, धैर्य रखिए। हर एक आदत को बदलने में समय लगता है। आज आपने शुरू ही किया और कल वो हो गया ऐसा नहीं होता। हफ्ते लग जाते हैं उसको एकदम सही होने में। पर अगर आप नियमित रूप से उसको प्रयास करती रहेंगी ना तो आप अपने जो छोटे-छोटे लक्ष्य है उनको प्राप्त कर पाएँगी। आपका जो एक ये अ, कहीं न कहीं काम को जो टालने वाली आदत बन गयी है वो भी सही हो जाएगी। और फिर आपको मज़ा भी आएगा देखिए आगे किसी भी चीज़ को करने में। और बहुत ज़रूरी है कि बीच-बीच में ना ज़रूर थोड़े से ब्रेक्स लें। जैसे कि अ, बहुत लंबे-लंबे देर तक पढ़ाई ना करें। बीच-बीच में ब्रेक्स लेंगे ना तो आपका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं भटकेगा।
हुँ। हुँ। जी। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ये सब अपनाऊँगी ना तो शायद मैं अप मेरा ध्यान जो पढ़ाई पे लग सके और मैं इतना बहाने ना बनाऊँ कोई भी काम के लिए। तो इतनी अच्छी सलाह देने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। देखिए मुझे खुशी हुई जान के कि अ, ये जो सलाह है वो आपके काम आएगी और आगे चल के ये आपकी समस्या को भी बिल्कुल हल करेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जो लक्ष्य हैं उनको ज़रूर प्राप्त कर पाएँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको।
जी।